うん、洗濯機でなんかできるとか言って。
ああ、洗濯機で。そうですよね。でも今、結構あの、洗えるスーツとか、そういう素材のものもね、たくさんありますよね。
ええ。 うーん、ま、でもうん、うん、なんかもう絶対にね、あのくあの、なんですか、クリーニングしかできませんって書いてありましたけど。
うーん、でもそれが違うかったんですね？<giggles> うん。 ああ、そうなんですね。書いてあったんですね。
ええ。 そうなんです。で、ま、やあのこれ使えなくなっちゃったと思って、で、もう1つあったんですよ、あのスカートが。で、これはたぶんそんなに高級なあの、素材ではなくて、で、なんか伸縮性ゼロの
そっか。うん。 うんうん。 うん、はい。 うん。うんうん。 ん、ゼロですか？はい。うんうん。
うん、ゼロのなんか素材だったんですよ。もう、なんかもうね、学校の制服みたいな感じの
はい。 ああ、そういうイメージですね。うん、うんうん。じゃ、サイズは難しくないですか？ぴったり合うかどうかが。
ねえ、え、でも それ、そうなんです。なんか貰ってきた時点で結構ぴったりだったんですね。
うん。 うんうん。
で、なんかこうそれをね、履くと、なんかちょっと、こう、ちょっとなんか体重が増えた時とか、あのね、足が結構動かないんですよね。<laughs>
うん。 うんうんうん。 <laughs> あの、ちょっとですか？<laughs> 足が動かないくらいっていうと、ちょっとね、ちょっとですよね。うんうんうん。そっかあ。あれちょっとね、普段の仕事中に動きにくいっていうのは、ちょっと辛いですね。うん。
そうそう、そう、<laughs> で、そう。<giggles> うん。 ええ、ま、それで、こすごいあの歩く歩幅とかも結構狭いですよね。<laughs>
うんうんうん。 <laughs> あら、でも、ま、こう姿勢良くしていなきゃいけないみたいな、そういう感じですかね？
ええ。そうそうそう。うん、そんなんとかね、なんかこう、ま、でもそれでもこうちゃんとして、ね、あの、ちゃんとした服を着る機会があって、よ良かったなとか思いました。
うんうんうん。 はい。 うん。 はい。 そうですね。やっぱりなんかそういう着るものによって気持ちが引き締まったりとか、テンション上がったりとかしますからね。やっぱりその場所に合った格くう格好するっていうのも大事ですよね。
ええ。 ええ。 つ そうですね。なんかもう普通に、こう街を歩いていても、なんか、それなりにね、その、あの、ビジネス街で、こう働いてる、あの、女性んというふうに扱われますので
うんうん。 あ、うん。 うん。 うん。 あ、ほんとですか？やっぱり違います？そういう格好で。
ええ。

そうなんです。
ええ、すごい、初めて聞きました。うん、うん。
で、あって、で、それに行って、なんかあの、うん、これがいいんじゃない、あれがいいんじゃないとか言って、こういろいろ持ってきてくれるわけですよ。
うん。 うーん、はいはい。それはあの、職業をあの、お仕事をされる方に向けての、あの、か企画だったんですかね？
ね。 ええ。 ええ。 そうなんです。うん。はい。で、なんそう、私はそのなんか、ビジネスのシーンで、なんかこう、着るあの、服のなんかこう素材とかもあんまりよく分からなかったので、もうとにかくもうなるで、なんかこう、すその、ね、当たり障りのないやつとりあえず持ってきてって言って、あの
うん、いいですね。うん、たしううん。 うん。 はい。 うんうんうん。
なんかまあ、体型に合うやつを何着か選んで、うこれにしますって言ってこう頂いてきたわけですよん。
はい。 あ、え、それはどんな感じのを頂いたんですか？パンツスーツですか？それともスカートの結構女性らしいタイプの。
はい。 あの、確かね、うん、両方もらったんですよ。
うん。 ああ、そうなんですね。
ええ、なんか私こう、うん、たおそらく、あの、お尻が大きいんですね。<chuckles> うん。<laughs> ね。<laughs> なんかパンツにするとね、なんかこうちょっとひワンサイズ大きくしないと入らなくて。で、それだと長いので、なんかこう切らなきゃいけないとか、なんかね、そのうん。そう、面倒くさいことになるので、で、ま、一応それは一つにして、で、後はスカートにしたんですね。
うん。 <chuckles> おそらく。<laughs> そうなんですね。そんなことないと思いますよ。<laughs> うん。 はい。 うん。 うんうん。 はい。 ああ、ありますあります。私もありますよ。うん。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。それは、あの上のスーツっていうくらいだから、ジャケットも一緒に頂けたんですか？
ええ。